Слушай, мне нужна, а, твоя помощь. Дело в том, что последнее время, а, я не знаю, что случилось с моим организмом, но я не могу, а, засыпать, а, в там в 10, в 11, как я делала раньше. То есть, у меня появились какие-то проблемы. Ам, скажу тебе так, что всё вс в течение всей моей жизни я всегда засыпала просто на раз-два-три. А, у мне никогда не было проблем со сном. То есть, я на, так, знаешь, можно сказать, на подлёте к подушке уже засыпала. То есть, я могла засыпать при включенном свете, когда играет громкая музыка, когда идут разговоры. Мне воб вообще мне ничего не мешало. Но сейчас получается так, что я ложусь спать, и я не могу заснуть. Я ворочаюсь, я, там, начинаю читать книжки, я себе там поставила аромалампу, какую-то там, а, э эту, лаванду себе, а, значит, эм, туда капаю, масло лаванды, нюхаю его, вот, а, музыку ставлю какую-то успокаивающую, и всё равно я ворочусь, я не могу заснуть. Вот у меня сбился режим, и я не пойму, что делать. Я не пойму, я очень хочу, чтоб ты мне помог, если, конечно, это вообще возможно.
М. Мгм. Понимаю. Понимаю, понимаю. Это непростая ситуация. М, проблемы со сном- они, м, часто одолевают людей и многие с этим сталкиваются, то есть, ну, в какой-то степени, это проблема, можно сказать, э, нынешних дней, распространенная. Вот. Поэтому
То есть это не такая индивидуальная проблема?
М, ну, это проблема распространенная в смысле того, что многие с этим сталкиваются. Вот. Но это как бы нам дает, э, надежду на то, что человечество выработало какие-то способы, как с этим можно эффективно бороться. А, разреши у тебя уточнить, а вот как давно эти проблемы со сном у тя появились?
М. Ну, ты знаешь, мне кажется, щас дай подумать, мне кажется, что, наверно, последние последние пару месяцев.
Ага, ага. А как-то это связано, может быть, с каким-то стрессом, э, с какими-то внезапно свалившимися обязанностями, да, или с чем-то еще, что вызывает твое беспокойство и приковывает к себе твои мысли?
А, ну вот знаешь, я, а, работаю с людьми, да, у меня организация мероприятий, и <tsk> иногда мы эти мероприятия заканчиваем достаточно поздно, там, часов в 10. Я пока приеду домой, пока, значит, там всё вот это распакую, там вот за эти все вещи, пока, а, там о ополоснусь, грубо говоря, там, и всё, это т раз-два, и всё, понимаешь. Там с мужем поговорю, и я понимаю, что уже время 12. То есть как-то вот быстро оно пролетает. И, а мне же хочется еще там, ну, какие-то свои дела поделать. Я, например, там сижу, э, сажусь, там, ну, думаю, там мозг еще чуть-чуть успокоить, книжку почитаю. И в итоге я заканчиваю читать ее там в час, в 2.
Мгм. Ага, понимаю, понимаю.
Вот. А плюс, ну, ну то есть ты ты понимаешь, да? Tо есть, как бы, вроде ничего такого нет, но, а, вот раз я не легла вовремя То есть вот у меня мероприятие. Вот, по идее, я должна в 10:30 уже засыпать, чтобы проснуться в 6 утра. Ну, допустим, да. Вот. Потому что я хочу просыпаться в 6 утра. У меня меня угнетает то, что, а, если я ложусь в 2 часа ночи, я просыпаюсь в 10 утра. И пол полдня уже прошло, можно сказать.
Да. Мгм, да.
Понимаешь?
Да, это действительно н не просто, но это абсолютно оправдано, такое, как бы, смена режима, из-за того, что всё-таки это работа, да, и как бы заработок- он д действительно важен. Но а вот скажи, а пробовала ты, допустим, несмотря на то, что ложишься спать в 2, э, тем не менее, поднимать себя в 6 по будильнику?
Ну мне хо Да, слушай, я купила отвратный будильник с ужасным звуком, а, и мне даже уже муж пригрозил, что он разобьет его о стену, если я сама его не выкину. <laughs> Потому что он звенит просто ужасно, но я специально так Еще, знаешь, как вот такой древний, у него 2 таких набалдашника металлических, и вот этот молоточек бьет, э, влево и вправо. И это просто такой мерзкий звук. Но я первое время вскакивала, я прибегала, его выключала, и вот просто как Я специально его подальше от кровати поставила, и вот, как зомби, я что-то еще там походила по дому, бывало, а сейчас я просто подбегаю, выключаю его и бегу назад к кровати и засыпаю, и иногда это происходит в полудреме.
Мгм, мгм.
То есть утром я могу даже не вспомнить об этом.
Да, эт Ясно, ясно. Это ведь действительно такая ситуация, что, получается, сон сильнее в какой-то степени. М.
Ну с сложно. Да, да. То есть это вот как-то сложно. Я пытаюсь с этим бороться, но я не знаю, что делать еще.
А вот что касается твоей работы, допустим, э, есть ли у тебя опция брать заказы только те, которые будут заканчиваться вовремя?
Ну, к сожалению, нет, потому что они не заканчиваются вовремя. То есть у нас это, э, развлекательное мероприятие, которое начинается, как правило, э, в 7, в 7:30, но когда люди пос да, это там, допустим, пятница, вечер. А, вот, и они идут где-то 2, 2,5 часа. То есть они в любом случае заканчиваются То есть я, э, не могу их перенести на пораньше, потому что обычно люди, ну, в будний день работают, и это специально сделано так, чтобы в пятницу все могли расслабиться после рабочей недели, прийти там, и как бы на во вот этих мероприятиях отдохнуть, встретиться с друзьями там, попить пива.
Ясно, ясно, да. Мгм, да, понимаю. Работа в какой-то степени оказывается сильнее биологических потребностей. А, ну хорошо, а вот что касается того, что ты стремишься просыпаться в 6- а, насколько для тебя это принципиально? Вот ты сказала, что если ты встаёшь в 10, то, там, половина дня прошла, но ведь это на самом деле не 100 % так, потому что, ну, если ты встаёшь в 10, но ложишься, там, в 12 или в 2, у тебя же это время всё равно тебе доступно. И просто какие-то вещи, которые раньше ты делала в утренние часы, перенеси на дневные. А вещи, которые делала днем, перенеси на вечер. Вот так вот можно сделать, как ты считаешь?
Да. А, ну, в принципе, наверное, да. А, тут, наверно, знаешь, э, о чем подумала, может быть, ш ещё фактор влияет того, что мне хочется больше, как бы, дневного время. Щас же, т очень рано темнеет, и хочется, как бы, днём больше света захватить, что ли, не знаю. Но вот перенос, э, ты ты имеешь в виду, знаешь, это перенос дней, ой, перенос, э, ра вот этих дел моих, чтобы немножко успокоить себя, да? Что не так всё печально, и не пра э, и жизнь не проходит, и все дела я успеваю. Ты это имеешь в виду?
Да, да, вот, м, если поменять, э, свое отношение к этому вопросу, да, и действительно просто вещи планировать на более поздние часы, то, э, как бы проблема сама собой отпадает, вот. А потом, как бы, ещё и скоро весна, вот, и скоро там
<chuckles> Да. Скоро весна, конечно, зима только началась.
Н н на надо все время се напоминать, что скоро весна и скоро солнце будет садиться. Это в в районе 10 в вечера. Вот, и его будет достаточно для тебя.
Да, кстати, это тоже можно попробовать попрактиковать. Вот. Но всё равно вот мне, понимаешь, у меня какое-то вот, э, устойчивое чувство, что если я просыпаюсь позже, э, там, м, вот вот я говорю, там, часов в 9, в 10, то я как будто бы упускаю часть жизни своей. То есть я как раньше, вот я те говорю, это началось последние 2 месяца, э, но вот раньше я вставала в 6, и я чувствовала себя очень классно. Вот в том плане, что я как бы просыпаюсь и, м, ещё столько времени у меня впереди. А когда я просыпаюсь в 10, я понимаю, что уже тут мне какие-то с работы что-то там уже написали, мне нужно какие-то дела разруливать, я в каком-то хаосе, я вскакиваю и начинаю что с то что-то судорожно делать. А вот когда я просыпалась в 6, то у меня вот было ощущение, что ещё куча всего впереди, я всё успею. Понимаешь, вот это вот ещё чувство меня гнетет, что и мне нужно прям вот бежать куда-то, мне нужно всё сразу делать, а нет возможности расслабиться и насладиться первыми ч м, часами, первыми минутами утра.
Да, да. М, мгм, да. Мгм. Ясно. А скажи, пожалуйста, а вот как часто у тебя, а, возникают такие дни, когда те приходится ложиться поздно?
Ну, как правило, это вот ф м, как я уже говорила, это пятница, конец рабочей недели. У меня, а, мероприятие проходит, ну или там, а, допустим, 2 раза в не в неделю. Это вот пятница или там с и с субботы, или, допустим, пятница или и воскресенье. Обычно в эти дни, но, а, ты понимаешь, эти 2 дня сбивают ритм на следующую неделю. То есть я, а, провела мероприятие, пока там приехала, пока нервность немножко там успокоил, книжечку там почитала, может быть, там, а, не знаю, там вина выпила и всё. И я, а, ложусь там в 2 часа, просыпаюсь в 10, на следующий день я опять иду работать, опять я в такое же э, в такое же время примерно ложусь и всё. И потом я <grunts> ф только к четвергу там или к среде могу как-то выровнять, а, там свой, эм, режим, да, и ложиться там, допустим, не в 2 часа ночи, а в 12. И что потом? Потом наступает пятница, и я опять ложусь в 2 часа. Понимаешь?
Да, я понимаю твою проблему, но, к сожалению, здесь, э, в какой-то степени получается, что обстоятельства сильнее нас. Единственное, что можно попробовать сделать, ну, очевидно, что 2 дня в неделю придется вставать поздно, потому что устраивать себе четырёхчасовой сон и потом пытаться работать- это будет, как бы, вредно для здоровья. Вот. Соответственно, остается остальные 5 дней. Ну, можно попробовать попробовать различные, э, методики, которые упрощают отхождение ко сну. То есть, можно гулять вечером, можно заниматься какими-то не сильно нагружающими физическими упражнениями, ну, лучше всего растяжкой, дыхательные упражнения лучше делать, э, вот. Ну и, соответственно, м, всё это вот н на вечер относить, и пока ты это делаешь, в воздержаться от использования телефона. Лучше всего вообще воздержаться от какого-то бы то ни было информации, кроме той, которая т исходит от людей, да и с людьми ничего серьезного не обсуждать. Вот. Если ты все эти техники попробуешь, то, ну, скорее всего, что-то из этого сработает, и ты, по крайней мере, 5 дней в неделю будешь иметь то расписание, которое тебя устраивает.
Да. Что, например? Типа, её трогай? Ага. Мгм. Слушай, вот на самом деле ты щас сказал, и я подумала, что это классный, э, вариант. Почему я раньше об этом н не задумывалась, очень странно. Ведь действительно, если я, а, я уже слышала это где-то, а, о том, что вот перед сном нужно делать вот эти вот там, а, и медитации, какие-то там прогулки. Я же это слышала, почему я это не делала, не знаю. И вот сейчас ты мне сказал, и у меня, знаешь, это всплыло в голове, ведь это действительно может помочь расслабиться, и мне не нужно, мо может быть, наоборот, после прогулки я сразу спать плюхнусь. Ну, то есть, как вариант.
Да, м, у многих у людей это работает, и будем надеяться, что сработает и у тебя.
Да, я обязательно попробую. Спасибо те большое за совет такой и, м, я надеюсь надеюсь, что он поможет. Спасибо.
Был рад помочь, если возникнет что-то ещё, обращайся снова.
Хорошо.